يعني بيحتاج توجيه بزيادة يعني في ال في البداية؟
بيحتاج توجيه بزيادة، أنا مثلًا أنا مثلًا لمّا جيت بدأت ما ما ما كانش ب بالنسبة لي الموضوع ده مُتاح، فكُنت بقى باضطر إن أنا ألجأ يعني مثلًا برضه بانصح أي حد، لو هو مثلًا نفس حالتي إن هو يعمل كده، إن أنت مثلًا قبل مثلًا أنا دلوقتي عندي مثلًا تمرين آآ، صدر مثلًا، تمام؟ فأنا بالتالي قبل ما أروح الgym، أنا مجَهّز التمرينة بتاعتي وشايف ف مثلًا فيديوهات ليها، شايف مثلًا ال إزاي ألعب، التكنيك حتى لو آآ، ممكن آخد الفيديو معايا، كنت باخد مثلًا الفيديو معايا، آآ، وأنا قبل ما أخُشّ المجموعة بتاعتي أبدأ إيه، أ أراجع الفيديو. آه، لأ ده التاني ده قافل كوعُه سِنّة، لأ ده كذا ده كذا آآ، فكان بيفيدني جدًا، مرّه مع مرّه بقى، بدأت مثلًا آه، مرّه مع مرّه بدأت أشوف حد بيتمرّن، بدأت إن أنا نَفسي باتمَرّن بيحصل لي مشكلة، باعالجها، لغاية ما بدأت اللي هو خلاص أنا already فاهم كُلّ حاجة في ال في التمرين يعني.
إمم. تمام. تبُصّ على الفيديو ده، امم. فكرة حلوة برضه، آه. طب ده حاجة كويسة أوي، طب أنت شايف إن الdiet بقى بالنسبة للناس اللي اللي هتبدأ diet كده وهي بتتمرّن gym ده بيبقى لازم وبد لازم يعملوه عشان يخشوا الgym والَّا مش لازم؟
أكيد، أكيد أنا قُلت لك في البداية إن هي مش مش حاجة أو حاجتين عشان تطَلّع مثلًا جسم مثالي أو عشان ت تبني جسمك، فدي من ضمن الحاجات برضه اللي أنت ما ينفعش تتخلّى عنها تمامًا. يعني فكرة ال ال إن أنت تكون عامل ال الdiet بتاعك أو ال ال خطة الdiet بتاعتك دي كده، كده أساسية، سواء بقى أنت شخص مثلًا ت تخين وعايز تخِسّ، أو إن أنت رُفيَّع وعايز تِتخَن، فكُلّ حاجة طبعًا بيبقى ليها إيه، آآ، بالضبط، كده، كده لازم. بس أنا برضه عندي نصيحة لو حد يعني بيبدأ أو كده، آآ، إن هو ما يخلّيش ده عائق بالنسبة له.
إمم. إمم. إمم. لازم يبقى فيها النظام بتاعها. طب هو في ن اهم. آه، يعني بدأ diet، ما بدأشِ، يُخشّ عادي.
لأ، لأ مش مش ده قصدي، أنا أقصد فكرة يعني مثلًا إيه، باتكلّم دلوقتي ماديًا، لأن برضه خلّي بالك أ أ الموضوع موضوع الgym ده مُكلِّف شوية، على حسب دماغك هتقدر إن أنت تخلّيه مُكلِّف أو هتقدر تخلّيه عادي.
آه، امم. امم.
فاهمني؟
آه، أنا لسه كنت هأسألك في أكلات معينة بقى ب الناس بتاكلها في الgym كده أو أنت أو أنت مواظب عليها؟
بالضبط، في في بقى حد إيه